Donc c'est hyper sympa parce que déjà, heu, heu, moi tu vois je suis arrivée à Marseille et, heu, je connaissais des pas grand monde. Donc, heu, je me suis dit: «Bah, tiens, heu, avec cette asso, heu, je vais, heu, pouvoir rencontrer des gens.» donc, heu et, beh sur Facebook ouais. En fait, heu, je cherchais, heu, un programme, quelque chose à faire, un événement. Et en fait, heu, ils avaient créé un événement Facebook, qui était ouvert à tous. Et en plus, heu, la 1re, heu, randonnée que j'ai faite avec eux. Heu, c'était, heu, une randonnée sur la plage, heu, des Catalans. Donc c'est une plage, heu, très facilement accessible, heu, à Marseille.
Mmh c'est gé bah, comment tu as trouvé déjà l'association? Sur internet? OK. En plus, ça doit être joli non?
Et, heu, et du coup oui, c'est hyper beau, heu, c'est, heu la plage est assez petite. Mais bon je me suis dit: «Comme ça je vais me balader à la plage avec des gens, ça va être super».
Ah ouais. Ah ouais, ça va se balader plutôt que de ramasser les déchets, c'est ça? Là. <laughs>
Mmh, heu non, non, non. Parce que je t'assure qu'on a beaucoup travaillé. Et déjà, donc les gens ils sont hyper sympas et, heu, donc chacun prend un sac poubelle, heu, et, heu, on on te donne aussi des gants, pour pas te salir les mains et p pour pas que tu te coupes aussi.
Ah, il y a du boulot? D'accord. Ouais, ça peut être dangereux.
Et, heu, et en fait, heu, bah, là je me rends compte que, et beh, il y a vraiment beaucoup de travail. Parce que je découvre, heu, vraiment la plage et, heu, je vois qu'il y plein de bouteilles en plastique, heu, les canettes et tout, heu, des papiers en tout genre, heu. Et, heu, là, heu, dans l'asso, ce jour-là, était 15.
Ah ouais. À ce point-là? Vous étiez combien sur la plage? Ah, c'est pas mal quand même.
Et, heu, ouais, on était quand même assez nombreux. Et, heu, on a tous, mais rempli, heu, le nos sacs poubelles, hein. Ça se remplit hyper vite. On se rend pas compte. Mais et puis j on a trouvé un pneu, heu, on a trouvé non mais des choses improbables, hem. <clicks tongue> Et et au oui, non mais même des bouts de plastique, heu, qui provenaient de voitures. Tu sais les les b les des phares, heu, des des heu b une, hem ah ouais, des autoradios, des trucs, heu on a trouvé mais énormément de choses j'ai été, heu, choquée.
Punaise! <chuckles> Waouh, mais c'est lourd en plus ça. C comment tu le mets pas dans le sac poubelle ça? Ouais, je vois les pièces, ouais. Ah, d'électronique, carrément. Punaise. Ahurissant punai et comment c'est ça s'organise? Est-ce que vous aviez quelque part une parcelle de terrain? Est-ce que vous vous voya heu, vous vous baladez un peu au hasard sur la plage et vous prenez tout ce qu'il y a?
Et, heu Ah, c'est vraiment au hasard sur la plage, on prend un maximum de de déchets et après on se retrouve tous à un point de rendez-vous. Et on doit peser les déchets qu'on a ramassés.